Comment tu construis ta confiance au quotidien?
Alors, hem, la confiance, heu la confiance en soi, c'est vrai que c'est un travail un petit peu, je pense, de toute une vie. <chuckles> Hem, c'est vrai que enfin s et aussi je pense qu'elle varie un peu f en fonction de ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie ou pas, tu vois? Il y a il y a des épreuves qui peuvent un petit peu, hem un petit peu voilà, heu, mettre à rude épreuve ta confiance et p et d'autres con d'autres épreuves qui justement, heu, peuvent te te redonner confiance. Donc, hem, en cas déjà voilà, la vie qui qui impacte au quotidien en fait ta confiance, je pense.
Mmh mh.
Hem, <clicks tongue> mais sinon, hem, c'est vrai que hem, moi j'ai un petit un petit problème, c'est que souvent je me compare vachement à aux autres, hem, du coup, heu, c'est vrai que hem, en fait, heu, ça ça part souvent d'une, heu
Mouais.
heu, enfin ça va jouer du coup sur ma confiance, et heu, si voilà je me compare et je j'ai l'impression que la vie est injuste et cetera, bah, là je vais tu vois plutôt, heu, se ten à tendance à me à m'apitoyer sur mon sort avec moi même. Et du coup, hem, pas ressortir, heu pas me présenter au au au monde extérieur de manière, heu, très très bien. Parce que pour moi, la confiance, c'est hem, <clicks tongue> enfin c'est comment on se présente aux autres tu vois? Qui qui est contraire à l'estime de soi là c comment on se v on se voit nous-mêmes avec nous-mêmes. Et du coup en fonction de cette valeur qu'on qu'on s'estime on va se présenter à aux autres d'une ou d'une manière ou d'une autre, tu vois?
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais. Mouais, bah, c'est c'est pertinent et c'est intéressant que tu a que tu abordes le sujet parce que justement, heu, a ça aurait été in intéressant de savoir voilà, hem, comment toi tu définis, heu, la confiance en en soi voilà. Est-ce que c'est, hem, une assurance que tu as? Est-ce que c'est justement l'estime de soi? Est-ce que c'est, hem hem, avoir conscience de tes propres capacités et hem heu, du coup, heu, c'est quelque chose que tu dégages, heu heu, au naturel, heu? Tu sais, comme souvent les personnes qu'on dit: «Oh il a l'air charismatique.» heu, c'est parce qu'il a confiance en lui ou en ses capacités. Et ça, ça varie également, heu. Est-ce que ta c ta définition de ta confiance en toi elle varie et elle s'exprime différemment en fonction que tu sois au travail, que tu sois, heu, dans ta vie personnelle, heu, que ce soit avec tes amis ou ta famille?
Mmh, mmh, mouais. Mmh. Mouais. Mouais, alors c'est vrai que, on al pour moi la confiance en soi, enfin c'est heu, j'avais vu une psychologue qui m'avait un peu expliqué que du coup il y avait la confian la la l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et que du coup, heu, la l'estime de soi voilà, c'est vraiment, hem, toi avec toi même quelle valeur tu te donnes, heu, en fonction de tes capacités et cetera. Ensuite la la c la confiance en soi c'est comment, heu, grâce à cet estime, tu arrives à mettre en action des choses, heu, tu vois, heu, dans la vie de tous les jours. Et l'affirmation de soi, c'est comment, heu, je sais plus q c'est q quelque chose avec les autres. Heu, comment les autres peuvent t'impac je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà la confiance, c'est comment tu mets en action. Hem, donc du coup voilà, par exemple, hem, tu es, heu tu es sûr que tu as tu maîtrises un sujet, et bah, comment tu vas, par exemple, heu, avoir un un travail, heu, professionnel de de heu en rapport avec ce sujet tu vois? Ou comment tu vas, hem, ne heu, avoir un entretien et tu vas <clears throat> te présenter, tu vois, parce que tu es sûr de toi justement, de sûr de ta valeur. Je sais pas si tu vois? Donc c'est vrai que, hem, <clicks tongue> ça peut varier en effet en comme tu dis, en fonction de des personnes, tu vois? Je pense que, hem, moi, c'est: «Plus une personne a peut avoir un impact que je peux pas maîtriser sur moi, plus ça peut, heu, un peu ébranler ma confiance.» Je sais pas si heu, si tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, prof professionnellement vu que, voilà parfois, heu, c'est bien d'avoir des capacités, et cetera, mais on on n'est pas d seul maître de de ton avenir professionnel, tu vois? Il y a il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Et ça, ça peut, heu, peut-être, ouais un peu, hem, un peu m'intimider, et cetera. Alors que par exemple quand je me présente à des personnes que je connais pas, là j'ai plus confiance en moi parce que, heu, elles ont pas forcément d'impact, heu, enfin voilà on est d'égal à égal entre guillemets quand je rencontre des personnes, heu, je sais pas dans un contexte social, il y a pas de
D'accord. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh, d'accord oui tout à fait. Mmh mh. Ouais ouais. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mmh mh, ouais.
de rapport de, tu vois? Heu, alors que.
Heu, il y a pas de rapport de dominance. Il y a pas de rapport: «Je sais de quoi tu es capable, tu sais de quoi je suis capable.» Il y a il y a pas ce ce genre de choses. C'est vraiment une relation, heu, neutre qui part de rien.
Voilà c'est ça. Exactement. Voilà exactement. Et là je sais que j'ai hem j'ai pas, heu j'ai pas de problème de confiance. Après aussi je fais tu vois je fais en sorte, heu par exemple j je m'habille quand je vais dans des événements social, je m'habille un peu d'une certaine manière tu vois? Heu, assez, hem, extravertie et cetera, donc tu vois, même si parfois, bah, peut-être tu as un coup de mou et cetera, le fait de s'habiller d'une manière en fait ça te ça tu vois ça ça heu <clicks tongue> ça t ta fake it tu vois? Until you make it. Je sais pas si tu vois l'expression mais.
Oui. Oui, oui. Oui, c'est pas pas s enfin, ça joue sur ta confiance en en toi de manière passive sans que tu ai besoin d'avoir une action active, heu, pour, heu, transmettre quelque chose.
Voilà. Ouais. Exactement et ça peut av ça peut montrer en fait aussi je pense que la confiance en s en soi, personne a vraiment confiance en en soi complètement tu vois? Enfin il y en a sûrement, mais tu vois comme je dis: «C'est quelque chose d'assez fluide qui peut évoluer en fonction des épreuves et et des événements dans ta vie.» Du coup, heu, par exemple les les vêtements ça peut être une manière de: «Même si à ce moment-là j'ai pas confiance en moi, bah, je vais me montrer, je vais faire genre que, heu, j'ai confiance en moi à travers mes vêtements.» tu vois, par exemple. Et du coup après, vu que les personnes vont, heu, peut-être voilà me trouver comme tu disais charismatique ou tu vois, heu, vont, heu, je sais pas, hem, me trouver intéressante aussi, heu, à travers l'image que je renvoie. Bah, là ça veut peut-être renforcer un petit peu ma confiance, tu vois? J ça ça va me mettre à l'aise et du coup je vais peut-être, heu, oser, heu, voilà a m montrer une une facette de moi un peu, heu un peu confiante, et cetera, tu vois?
N ouais tout à fait, hein. N ouais.
Donc, heu.
Donc c'est intéressant que tu aies parlé, heu, justement, heu, de l'habillement d'une manière générale. Heu, parce qu'est-ce que tu pourrais nous donner, heu- et je pense que ça c'est une une des composantes- heu, des habitudes quotidiennes qui t'aident à à te sentir plus confiante, heu, même les jours où ça coince. Et ou à renvoyer déjà une, heu, une forme de confiance, heu
Mmh, oui. Mmh.
donc qu'elle soit active ou passive. Bon c'est passif, dans le cas des heu, des vêtements mais, heu, qui qui permet déjà de renvoyer quelque chose, heu, avant avant même que tu aies besoin d'agir?
Mmh. Mouais. Ouais je pense que déjà tu vois, heu, c'est d'être confortable dans dans tes chaussures, dans tes vêtements tu vois? Enfin, genre, heu, essayer de ouais quand tu es un dans et b et aussi enfin moi là quand je sors, c'est que je je suis un minimum bien mentalement, et cetera, tu vois? Donc, heu, être bien en fait avec soi à ce moment là, et là, tu vois, tu vas pouvoir te présenter au monde un petit peu, heu, avec ta meilleure facette. Et hem, et je pense que quand je suis pas bien ou je sais pas, tu vois, j'ai pas, je vais éviter d'aller dans des événements social. Je vais peut-être voir mes amis proches parce qu'avec eux, je peux être, heu heu, un peu plus vulnérable, et cetera. Mais tu vois, hem, pas hem, j parce que je pense que j'ai j'ai, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un je sais pas, un événement, une soirée, quelque chose où j'étais pas bien, où j'avais j'étais peut-être toute recroquevillée- recroquevillée, et cetera, tu vois pas Et hem, <clicks tongue> et je pense que les gens le sentent au bout d'un moment, tu vois, au niveau de ton énergie, et cetera. Et sauf que tu passes pas une bonne soirée, tu enfin tu t'amuses pas et ça empire en fait ce, la vision que tu as de toi-même, tu vois? Donc j'essaie aussi de sélectionner un peu, voilà, les moments où heu, je vais, heu, faire des des mmh des événements social qui requièrent en fait énormément d'énergie. Donc, heu, pour, heu pour avoir cette énergie, il faut avoir un minimum confiance en soi parce que sinon t tu tu tu es drainé d'énergie et tu as heu enfin y y tu passes pas un bon moment, tu vois? Donc, hem donc ça, après, hem, ouais d voilà aussi confortable dans mes vêtements, tu vois? Pas que mentalement, mais aussi dans mes vêtements. Je sais pas, heu, je me maquille pas forcément, mais parfois j'aime bien, tu vois, faire des trucs, heu, dans les yeux, heu, avec des couleurs et tout, tu vois? Pour faire un petit peu de mmh, un peu du de l'art avec mes yeux, tu vois? Donc ça, ça peut être aussi, heu, quelque chose qui m mais je sais que pour d'au d'autres personnes, par exemple, se maquiller, c'est vraiment quelque chose qui permet de de d'avoir vraiment confiance en soi. Moi, voilà, c'est pas non plus mon mon truc. Mais parfois, j'aime bien tu vois faire, heu, un un petit peu, ouais, mettre de la couleur, des trucs comme ça, donc ça peut être aussi quelque chose comme ça.
Mmh mh. N oui. Mmh mh. N oui. Mmh mh.
Hem, voilà, et après, hem et après essayer de n aussi de me mentaliser, tu vois, de me répéter, hem hem, des choses un peu positives, des trucs comme ça, tu vois, pour, heu.
Mmh mh. Mouais. Un peu la méthode Couet où on on s'auto on s'auto-persuade ouais.
Fau Ouais voilà même si heu, au début je faisais un peu, heu un peu, hem, je sais pas, pas bête, mais tu vois, un peu bizarre de se dire des trucs positifs ou de d'écrire des choses dans son journal ou quoi, heu. Mais au final, je pense que ça aide quand même au final, tu vois, heu, un petit peu. En tout cas de sinon repérer les choses négatives qu'on se dit et heu, les un peu les les enfin voilà les notifier et les un peu les écarter tu vois?
Mouais, est-ce que tu penses que hem
Mmh.
<clicks tongue> au quotidien, en fonction dans quel, heu, environnement tu te trouves, hem heu, vie personnelle avec des amis vie personnelle avec la famille, hem, des connaissances au boulot ou hem, en afterwork avec avec des collègues, tu n'as pas la même, hem, la même confiance en toi? Est-ce que, heu, dans ce genre de de cas tu fais des efforts, heu, supplémentaires? Si oui, heu, dans dans quelle dans quelle mesure et puis de de de quelle manière? Pour toujours garder, heu, et renvoyer une heu, une image, hem, une image stable si on veut dire.
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, et c'est vrai que hem, bah, surtout pour s tout qui est professionnel, et cetera, ça m'est déjà arrivé d'être dans des entreprises et vu que j'ai un peu de mal à l'ent avec le monde de l'entreprise, justement faire des ré <sighs> enfin, travailler avec des gens qu'on connaît pas et qu'on apprécie pas forcément, et cetera, tu vois? C'est un peu un truc qui du coup me peuvent m vraiment me mettre mal à l'aise, hem. <clicks tongue> Et du coup, bah, je me suis un, j'essaie un peu de me forcer justement, heu, de m de pas l avoir l'air de d'être complètement associable et <laughs> tu vois? J donc, heu, je je me force un peu, heu, à faire du small talk des trucs comme ça parce que, en fait voilà, c'est ça moi les les trucs, où on fait du small talk des trucs comme ça. C'est c'est a c'est ma c'est un peu ma phobie. Donc, heu donc je me force un peu parce que hem, c'est c'est important quand même de hem, d'être avec ses collègues. Enfin de de faire des trucs hors, heu, des des réunions ou des ou des mails tu vois? Heu, des trucs un peu plus un peu plus heureux.
Mmh mh. Ouais. Mouais. Ouais. Tu te forces en quelque sorte à respecter, heu, les codes, heu, les codes somptueux en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves.
Ouais. C'est ça exactement. Et avec mes amis, bah, du coup j'ai toute façon en général, hem, les amis en fait tu les as choisis et heu, du coup, hem, tu sais que, heu, tu peux être en total, hem tu vois, tu peux être totalement toi-même. Tu peux exprimer ta personnalité au au plus au maximum. Donc du coup tu as je pense c'est un moyen naturel de d'avoir confiance en soi. Et et c'est vrai que parfois tu vois si je sors, heu, dans des événements sociaux, des expositions, des des heu des hem dans un bar, et cetera. Le fait d'être avec ces amis qui te connaissent et qui avec qui tu es à l'aise, ça peut aussi permettre de d'avoir un peu plus confiance en soi sur le moment, tu vois? Est-ce que, s voilà, si tu as, si tu as un problème ou si tu faiblis un petit peu, ils sont là derrière, tu vois, à te à te tenir et je pense que c'est à ça aussi à c enfin le rôle des amis tu vois c'est de
Mouais. Mmh mh. Mouais, tout à fait.
de te
D'être là en tant que pilier, en tant que, ouais. pour nous hisser, heu.
Voilà. Exactement c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça, tu vois, heu, je pense que. Et contraire et mmh, hem, par rapport à ma famille, c'est vrai que je suis pas très très proche de ma famille, donc je pense que je montre toujours une
Mmh mh.
une hem, une partie de moi un peu confiante, tu vois? Pour, hem, pour avoir l'air ouais, heu, sûr de moi et pour pas, heu, pas montrer mes faiblesses, et cetera, tu vois, à ma famille. Pour, heu, voilà de quelqu'un d'assez forte, et cetera. Donc, heu, voilà, j'essaie d'avoir un
Moui. Mmh mh.
de montrer une ouais une pa heu, une partie de moi assez confiante, on va dire.
Mmh, d'accord. Heu, si quelqu'un devait, hem, partir de 0, te demander, heu heu, 3 petits exercices ou 3 petites habitudes rapides, faciles à mettre en place au quotidien pour, heu, commencer à bâtir sa confiance, hein, en partant du postulat de base que, heu, il n'en a aucune, ce qui est le cas de de beaucoup de gens. Heu, qu'est-ce que tu pourrais, heu, lui conseiller?
N ouais. Mmh. Mouais. Mouais. Bah, du coup, heu, toujours mettre des des vêtements confortables. <laughs> Voilà, c'est la 1re chose parce que, heu, ç ça passe par là heu, être confortable dans son corps, c'est être confortable dans son esprit, je pense. Ensuite, hem, voilà, essayer de d'identifier un petit peu, dès qu'on se dit des choses négatives, tu vois, des choses rabaissantes, parce que s on est vraiment notre pire, heu, notre pire ennemi parfois, donc, heu, essayer de les identifier, essayer de les les transformer, tu vois? Et et se et peut-être se dire des choses un peu plus, heu un peu plus hem un peu plus positives. Et ensuite, je pense ne pas se forcer, tu vois, non plus, heu, quand on y arrive pas ou quand on on se sent pas bien. On sent pas que c'est le bon moment pour soi, ne pas se forcer à faire des choses ou à aller dans des trucs dans des événements social ou à la à faire des enfin voilà, tu vois? Ne pas ne pas se forcer non plus. Parce que si on se force trop, je pense que hem, ça peut avoir l'effet inverse, parfois, tu vois?
Mmh mh, n ouais. N ouais. Mmh, d'accord donc être bien dans ses baskets c'est la 1re chose, essayer de toujours se dire des choses positives, et puis, heu, et bah, quand on se sent pas ne pas faire les choses. Surtout s'ils sont pas, si ces dernières sont pas imposées de base.
Ouais. Voilà. Ouais. Voilà exactement. <chuckles> Ouais voilà. <chuckles> Vaut mieux revenir quand vraiment <chuckles> on se sent bien et tu vois? Ne vraiment pas se forcer.
D'accord. Ouais, effectuer, heu, ce qu'on appelle un ce qu'on appelle un repli stratégique. Voila.
Ouais, ah d'accord! <laughs> Je connaissais pas heu, cette manière de dire, mais oui, c'est un petit peu ça exactement. Cette stratégie. Ouais. <chuckles>
Mmh, d'accord. Beh, écoute, heu, ça aura été un véritable plaisir que d'échanger sur heu: «Comment construire, heu, sa confiance au quotidien?» et merci beaucoup pour les petites astuces, heu, que heu, tu as pu donner et qui aideront, heu, sans nul doute, heu, beaucoup de gens.
Beh, j'espère, hein, merci à toi en tout cas.